طبعًا في أنواع كتير وألوان كتير من الموسيقى، فأنا عاوزك بقى تقول لي، أنت شايف دور الأصحاب عندك إيه في إنهم بيغيروا التفضيلات الموسيقية بتاعتك؟
هو بالنسبة لي دور أصحابي في الموسيقى، يعني هو إحنا ت تقريبًا كلنا مختلفين عن بعض في الأذواق الموسيقية. في يعني اللي بيحب الراب واللي بيحب ال ال المهرجانات والأغاني الرومانسية وكده، ولكن أنا يعني تفضيلي الشخصي كان لل لأغاني التمانينات خصوصًا الأغاني الأجنبية، سواء بقى كانت بوب وروك وال والنوعية دي من الclassic music يعني.
آه، يعني كل أصدقائك بقى مختلفين، كل واحد بيحب نوع معين، مش مش متفقين مثلًا على نوع معين، طيب كويس أوي. لكن أنت تفضيلاتك إيه، قلت لي الأغاني الكلاسيكية وبالذات الأجنبي، طيب كويس أوي. آآ، طب أنت مثلًا أصدقائك لما بيشوفوك بتسمع الأغاني الأجنبي ديّة، بيبقى رد فعلهم إيه، بي بيقولوا لك حاجة، والّا بيتبسطوا بيها، والّا بيحاولوا إنهم يغيروا بقى آآ، ال ال التفضيلات بتاعتك دي؟
امم. بالضبط. امم. تمام. امم. هو آه طبعًا، كلهم يعني طبعًا أنت عارف إنه كل واحد بقى بيحب لما بيحب ذوق معين في الموسيقى بيحب ي يشد الباقي ناحيته وكده، ف <chuckles> فالموضوع جميل يعني. أها، فالموضوع حلو ولكن، آآ لو أنت ما عجبكش الذوق الجديد اللي بتشوفه من صحابك، مش هت مش هتنجذب له للأسف، لكن طبعًا بيبقى في أذواق ظريفة زي ال أغاني البوب، أو أغاني اللي هي تحس فيها بهجة لما تسمعها، سواء أغاني ال اللي هي بيبقى فيها زي parties وحاجات كده، فبتحسسك بجو البهجة وجو ال ال الفرحة كده وأنت بتسمعها، وخصوصًا لو أنت مع أصحابك أو إن أنتم يعني خارجين أو حاجة زي كده، فبتكون ليها دور كبير في كده. وكمان بقى كل واحد بيكون ليه ال يعني الذوق بتاعه خاص، ولكن في طبعًا أذواق بي يعني أغلبهم بيُجمع عليها، زي الراب أو ال المهرجانات وحاجات كده يعني؛ لأن هي ج الدارج دلوقتي في في الوقت الحالي.
آه، أكيد طبعًا. فعلًا. طيب أنا عاوز أعرف منك حاجة، كويس أوي، أنت قلت لي إن طبعًا كل واحد له شخصية معينة في ال في اللون بتاعه أو نوع الموسيقى. طب لما بتبقوا مثلًا مع بعض بقى متجمعين كده مثلًا في عربية أو رايحين مشوار أو قاعدين في سهرة مع بعض، لما بتشغلوا بقى بتشغلوا أنواع إيه، والّا م والّا والّا بتسمعوا إزاي، والّا بيبقى اللون الطاغي بقى إيه في الموسيقى وقتها أو في الأغاني؟
امم. صحيح. امم. امم. امم، هو لون الطاغي بيبقى الراب؛ لأن أغلب ال يعني أغلب الموجودين بيبقوا مستلطفين اللون ده، لكن يعني في الطبيعي إحنا بنحاول اللي هو ن نرضي جميع الأطراف، يعني كل مثلًا كل مثلًا واحد ممكن يشغل أغنية مثلًا هو بيحبها أو أغنية على ذوقه؛ علشان ما يبقاش ال الذوق السائد يبقى ذوق واحد معين أو يعني حد هو اللي بيشغل الحاجة كلها على ذوقه، بحيث إنه يكون يبقى في برضه تنوع، إنه كلنا بنسمع حاجات مختلفة من من ذوق بعض وكده، فالموضوع يبقى ظريف أكتر.
امم. طب، أنت شايف بقى لما أنت قُلت لي أنت بتفضّل أكتر حاجة بتحب تسمعها الأغاني الكلاسيكية طبعًا، وال والقديمة اللي هي البوب والكلام ده. طيب، لما بتشغّل، أنت قُلت لي بقى بتشغّلوا مثلًا الراب وكده، طب أنت دلوقتي قُلت لي ما بتحبش الراب، ف فبتتعامل مع الموضوع ده بتبقى مُجبر بقى، والّا أنت هم آآ، حبهم للراب خلّاك تبقى تحب تسمعه زيهم؟
إمم. بالضبط. إمم. آه، نوعًا ما. <chuckles> إمم. <tsk> إن هو أنا يعني يعني ممكن تقول نوعًا ما مُجبر، ولكن يعني في <laughs> يعني في أنواع من الراب كانت بتبقى ظريفة، كنت باحب أسمعها وأنا صغير، ولكن مع الوقت حسّيت إن مش دي النوعية اللي أنا يعني مُنجذب ليها أوي، أو اللي أنا باحبها أوي أكتر من الأغاني ال الكلاسيكية، لإن الأغاني الكلاسيكية
آه. غصب عنك يعني.
كانت تعتبر هي مسار التحوّل للأغاني كلها، أو هي أساس ال الموسيقى، وخصوصًا ال ال يعني في وقت التمانينات مثلًا، كان المنافسة على الموسيقى كانت شديدة جدًا، وكانت قوية جدًا، لإن كان في فِرَق محترفة جدًا، و ومغنيين طبعًا كانوا على الساحة أقويا جدًا، خصوصًا الأغاني الأجنبي، زي مايكل جاكسون، ومادونا و وفِرَق زي مودرن توكينج، و وسكوربيونز وكده.
طب، أنت قل كويس إنك جبتني مثلًا، لنظام الأغاني القديمة الكلاسيكية، أنت ب قُلت لي دلوقتي إنها كان في أصلًا اختلاف في الأنواع الأغاني الكلاسيكية زمان. طيب الاختلاف دا مثلًا هل لسه موجود لغاية دلوقتي، والّا هو كله بما يسمى الأغاني الكلاسيكية بس؟ يعني هل لسه مثلًا في ناس بتشوفها معاك من صحابك أو كده مهتمين بال بالأنواع اللي أنت بتقول لي عليها زي زي أغاني مايكل جاكسون، زي زي الفرق التانية اللي قُلت لي عليها، أو زي مثلًا البوب، و والحاجات القديمة ديّة؟
إمم. إمم. إمم. هو صحيح آه، يعني في يعني جزء مهتم بكده، لإن آآ، ال اللي هو بيبقى تلاقي عنده كده أذن موسيقية بيبقى عارف، أو مُطّلع على معظم ال أنواع الأغاني، أو معظم أو تاريخ الأغاني بشكل عام. <tsk> ف فده بيخلّي إن إن في كتير مهتم بال بسماع الأغاني. خصوصًا إن في ممكن يكونوا مش عارفين إن في أغاني يعني تعتبر أصلًا أصلها قديمة، وبيتم صياغتها ف بشكل مختلف من الأغاني الجديدة، وهي أصلًا أصلها من الأغاني دي. لإن الأغاني دي هي أصلًا كانت أصل الألحان وكده. إمم.
إمم. إيه ده؟! استنى، استنى، لأ احكِ لي، وضّح لي الحتة دي شوية، إزاي تبقى أغاني قديمة، وترجع بقى تبقى جديدة في نفس الوقت، وضّح لي الحتة دي إزاي؟
إمم. لإن بتلاقي فيه مغنيين كتير بي بياخدوا أغنية مثلًا من من أغاني ال ال التمانينات أو أو ما قبل ذلك يعني، من المغنيين ال الكلاسيكيين بالضبط، بيعيدوا صياغتها، ممكن يغيّروا حاجات بسيطة في الألحان أو أو حاجات في كلام الأغنية، ويعملوها بطريقتهم، وبصوتهم بقى زي مثلًا كان في أغنية ل مشهورة جدًا للوديريو اسم اسمها ماسما كارينا، كانت مشهورة جدًا في ال في التسعينات، وال والفترة دي. ف آه كانت ما مشهورة جدًا في ال في الوقت ده، وكانت يعني معروفة جدًا وقتها يعني ما كنش طبعًا في سوشيال ميديا أو حاجة من الحاجات ال اللي يعني الناس كانت بتشوف عليها الأغاني أو الكلام ده، فالأغنية دي من فترة برضه اتعمل لها من باند برضه ل لاتيني، آآ بس من ال من الباند اللي هم الحاجات الجديدة وكده. آآ اتعمل لها يعني زي إعادة صياغة أو كده بال بالشكل الجديد ب بشوية كلمات زيادة، وحاجات ظريفة وكده. ف وده بيتكرر كتير جدًا يعني مش يعني دي مثلًا مثال من الحاجات اللي بتحصل، لكن الموضوع بيتكرر كتير جدًا من خلال آآ آه.
بيحولوها جديد بقى إزاي؟ آه طبعًا، كانت أغنية مشهورة. تمام. طب، أنت شايف إن حاجة زي ديًا اللي هي بتتنقل بياخدوا من القديم وكده، أنت مش شايف إن حاجة زي دي مثلًا ت ت تتحط تحت بَند حقوق الملكية، أو مثلًا، آآ، إن ديّة مثلًا سرقة فنية أو كده؟
إمم. امم هو ممكن ولكن الموضوع طبعًا بيتم بشكل أعمق من كده، بحيث إن يعني هو ممكن يكون المغني بياخد حقوق إن هو ي يعيد صياغتها أو الكلام ده، ولكن هي المشكلة بالنسبة لي مش في هنا يعني، هي المشكلة لمّا تيجي تشوف ال آه يعني ال المشكلة إن أنت لمّا تيجي ك كمستمع للأغنية لمّا بتسمع الحاجة الأصليّة، وتيجي تسمعها بقى بعد ما اتعدلت بالشكل ال الجديد، أو بشكل مختلف تمامًا عن إن ما أنت يعني معتاد عليها، فبتحس بيعني <tsk> تغيّر غريب أو حاجة أنت مش معتاد عليها، فاهمني؟ يعني أنت أنت ما تعرفش إيه اللي أنت بتسمعه ده يعني م <chuckles> مقارنة بالأغنية الأصليّة. بالضبط.
طب احكِ لي المشكلة عندك فين؟ فاهمك آه. حاجة مختلفة ما تحسهاش زيها، طيّب خل آه اتفضل.
آه صحيح، امم. آه، آه، اتفضل إمم.
خلينا نرجع بقى ل آآ نقطة تاني ال دور الأصحاب في التفضيلات الموسيقية. آآ أنت دلوقتي وضّحت لي طبعًا الفرق في الأنواع القديمة، وقد إيه هي كانت فيها مختلفة، وكمان في أنواع جديدة دلوقتي بتاخد من القديم. طيّب آآ أنت شايف إن إن أصحابك دلوقتي قدروا إنّهم يقنعوك مثلًا ب ب ب بإنك تغيّر فعلًا تفض يعني تفضيلاتك- تفضيلاتك الموسيقية، وإنّك تقتنع بحاجات من اللي هم بيسمعوها بجانب اللي أنت بتسمعه قديم، زي ما قلت لي مثلًا راب إنّك بت بتسمعه، بس مش مقتنع أوي، هل في مثلًا حاجات تانية قدروا إنّهم يقنعوك بيها؟
إمم. إمم. بالضبط. إمم. إمم. تمام. آه، يعني هو ال في منهم اللي بيسمع Rock نوعًا ما وفي برضو اللي بيسمع الMetal، طبعًا أنا مش يعني مش برضو امم Fan كبير أوي لدول ولكن يعني باسمع مثلًا حاجات بسيطة كده؛ يعني في مثلًا ممكن ما تكونش بتحب نوعية معيّنة من الموسيقى زي مثلًا الRap لكن في أغنية مثلًا منهم آآ، عجبتك أو مثلًا شايف إنّها ظريفة أو لطيفة إنّك تسمعها. امم.
آه، فهمتك. آه، يعني أنت أصلًا أنت ما بتحبش النوع ده، لكن مع قعدتهم معاك أو إنّهم شغلوا الحاجة ديّة، فأنت أُعجبت مثلًا بأغنية منها ف فكده يبقى همّ قدروا إنّهم يغيروا فيك فعلًا النقطة دي، دي حتّة كويّسة أوي. طيّب آآ لمّا أنتم بقى أنت شايف مثلًا وجودك الكتير معاهم وتشغيل ال ال الأغاني الكتير دي مثلًا، لمّا بتبقوا مع بعض والنوع اللي أنت ما بتحبوش ده، هل ده بقى سيطر أو ل لو حسّيت إنّه أثر على اهتمامك الموسيقية، أو أثر على يعني على سَمَعك كده أو تأثيرك بالسمع بالأغاني الكلاسيكية بتاعتك أو يعن بيأثر عليك؟
إمم. اه بالضبط. إمم. صحيح.. <chuckles> امم. آه امم. ،آه طبعًا هو بيأثر، خصوصًا لمّا أنت بتسمع موسيقى جديدة ع ي على عكس ما الموسيقى المعتادة اللي أنت بتسمعها، وبتكون جديدة يعني على ودنك بقى اللي أنت تسمعها وكده، فودنك آه، نوعًا ما بتحتفظ ب بإيقاعات الموسيقى دي، وأنت يعني آآ لا إراديًا برضو بترددها. فبتحس إن أنت اللي هو نوعًا ما ابتديت <tsk> تن تنجذب للأغنية رغم إن أنت ممكن ما يكونش ده ذوقك أو أي حاجة. ولكن ده م مع الوقت بييجي لك بقى اللي هو يعني بتحس إن أنت بقى حفظت الأغنية لمّا بتسمعها بقى أكتر من مرّة و وبت تردداتها تبتدي ت ترجع لك تاني وكده. <chuckles>
آه، بالضبط. فهمتك آه، فعلًا عندك حق في النقطة ديًا إن كترة السمع ب بتأثر فعلًا على التون بتاعك أو التردد اللي أنت بتحب إنّك تسمعه في في النظام القديم. طيّب، آآ، أنت كلمتني دلوقتي عن عن معظم الكلام عن الأغاني أو التفضيلات بتاعتك أو زمايلك على الأغاني القديمة أو الأجنبية بس بشكل عام. طيّب بالنسبة للأغاني العربيّة، أنت ما بتفضلش إنّك تسمع الأغاني العربيّة بأي نوع من أشكالها؟
إمم. امم صحيح. آه. امم، مظبوط. إمم. لأ طبعًا بافضل ولكن ال يعني برضو نوعًا ما اتجاهي قديم شويّة في ال في الأغاني العربيّة يعني مش قديم أوي يعني نوعًا ما قديم. يعني باحب برضو أسمع الأغاني العربيّة ل لمطربين زي مثلًا عمرو دياب، زي حميد الشاعري آآ يعني كتير من المطربين دول يعني مثلًا راغب علامة و وص وصابر الرباعي كده يعني ال ال اللون ده برضو كنت باحبّه جدًا يعني، يعني كلاسيكي يعتبر.
امم. فهمتك. يعني أنت مُلخص آآ م معرفتك ليه أو م أو أو حُبك للموسيقى أو الأغاني ي ي يعني ينكمش في ال الأغاني الموسيق الك الكلاسيكية القديمة الأجنبية، أو ممكن الأغاني الرومانسيّة اللي هو جيل آآ بداية الع الألفينات لصابر الرباعي و واللي قلت لي عليهم دول. طيّب كويّس أوي. طب حاجة أخيرة بقى عاوز أعرفها منّك؛ أنت شايف مثلًا في و وجود Social Media بقى والأغاني اللي بدأت تطلع، أو مش الأغاني أو المقاطع اللي بدأت تتاخد كأغاني ويتعدل بقى في، آآ، في النغمة بتاعتها، يتعدل في إضافة Remix عليها أو حاجات في ما شابه لكده، أنت شايف إن بتشوف الحاجات دي إزاي؟ بتشوف إن إن ديّة فن فعلًا أو حاجة تتسمع والّا شايفها حاجة سلبيّة؟
إمم. بالض صحيح. امم بالضبط. امم اتفضل. امم. آه. امم.. <chuckles> امم. بالضبط يعني هو الفكرة يعني هو نوعًا ما بصراحة باشوفها حاجة سلبيّة لأن أنت النهارده طبعًا الموسيقى القديمة كانت يعني بيسموها الموسيقى الذهبية سواء كانت عربيّة أو أجنبية، لأن هي كانت قويّة جدًا في ال في المعاني والكلمات وكمان ال ال ال التلحين بتاعها والكلام ده كلّه والموسيقى، فكانت هي ال المرجع لل لل للي هم الفنّانين الشطار جدًا اللي حابين يطوروا أو يتعلموا من المغنيين ال القدّام، ف فكانوا بياخدوا الأغاني دي كمرجع؛ ولكن ده ده يعني الأغ المغنيين الشاطرين همّ اللي كانوا بيعملوا حاجة زي كده، ولكن المغنيين اللي همّ ما كانوش يعني بيبتكروا حاجة كانوا بياخدوا الأغاني دي زي ما هي، ويعني بيعيدوا صياغتها وخلاص. يعني زي ما هي بقى بنفس الألحان ويا دوب تغييرات بسيطة أوي في ال في الكلمات يعني، آه يعني فتغييرات ما يعني، باين جدًا إن هي نفس الأغن
آه فهمتك. ما بتحسش إن في تغييرات، ما فيش حاجة جوهرية يعني بتحس إن هو إيه بياخد الحاجة يعدل عليها قشور كده وخلاص.
بالضبط يعني هو المفروض يعني الموضوع يكون في ابتكار أكتر من كده، لأن كل جيل في الموسيقى يعني المفروض يكون بيتعلم من ال الجيل اللي قبله وبيضيف برضو حاجات جديدة تُناسب ال العصر اللي هو فيه دلوقتي، علشان آآ لأن طبعًا متطلبات كل جيل في الأغنية مش بس في الأغاني يعني حاجات كتير في التكنولوچيا وفي ال وفي ال الأذواق والكلام ده. فطبعًا لازم يواكب ده أو يبقى عامل حسابه إن في فئة بتسمعه مختلفة عن الأجيال القديمة، و وريتم الموسيقى بيبقى مختلف فيها مع الكتابة والألحا
عندك حق. آآ صراحةً حابب إنّي أنا أشكرك كتير. امم يعني مبسوط إن أنا اتكلمت معاك استفدت من اللي أنت قُلتها لي. آآ، شكرًا كتير ليك.
شكرًا ليك. أنا أنا أكتر ربنا يخليك. شكرًا ليك جدًا